Eee, kesinlikle olabilir. Yani orada biraz, hani, disiplin de gerekiyor. Dediğinden onu anlıyorum. Hani belki, burada o alarmı kurmak, işte, hani, kendime bilinçli bir yerden akşam saati belirlemek, hani, biraz da insan, eee, bir şeyi belirleyince böyle, hani, uymak istiyor ya, hani, eee, yani bir disiplini o oturtmak istiyor aslında. Hani bu açıdan gerçekten iyi olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha, eee, en azından, yattığım saat ile kalktığım saati belli bir düzene koyarsam bu günümün geri kalanını da olumlu etkiler sanırım.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii ki ve de bunun dışında şey yapabilirsin: Yani mesela sabahları uyandığında çok, işte, eee, telefonla vakit harcadığını söyledin ya da akşamları gece yatmadan önce. Eee, bu noktada uygulamaların en çok kullandığın uygulamalara kilit koyabilirsin. İşte, örnek veriyorum, eee, belirli bir saat arası aralığında bu uygulamaları kullanıp, eee, belirli saat arasında bu uygulamaları kilitleyebilirsin. Bunun için birçok uygulama var. Eee, bunu telefonuna kurup yapabilirsin. Hatta bunun şifresini de, işte, eee, partnerine, eee, ya da, işte, kime istiyorsan ama sen, eee, hani iradeni kontrol edemeyeceğini düşünüyorsan bu noktada; hani şifresini, eee, partnerine söylersin, o ayarlar. E, dolayısıyla da ne kadar, eee, girip girmek istersen iste, şifresini bilmediğin için, eee, o uygulama kilitli olduğu için ona giremezsin. Böylelikle kendin aslında istemsiz olarak, eee, bazen farkında olmadan girmeye çalışsan bile aslında o uygulamayı kullanamazsın. Dolayısıyla telefonu da kullanamazsın. Böyle bu da senin için bir zorunluluk hâline gelir, eee, ve uzun vadede de bir rutine dönüştürebilirsin diye düşünüyorum. Ne dersin?
Evet. Hıı. Güzelmiş. Evet. Hı hı. Anladım. Doğru. Evet.